أنا باحب الحاجات بتاعة أدوات البيت، أدوات ال ال المنزِل اللي هي الحاجات اللي بنستخدمها مثلًا في الصيانة آآ، عدة الصيانة والحاجات دي و يعني آخِر حاجة اشتريتها مثلًا كان شنيور آه شنيور مش عارف كان يعني كان تقري كان تكلِفته كذا ألْف يعني و ورقم يعني آآ، آه و و ويعني وأنا ما باستخدموش غير كل فين وفين لمّا باعمل ثُقب أو حاجة، بس أنا قُلت لأ، لازم يبقى عندي شنيور، يعني أنا مش عارف آآ، أوقات باحتاجه ق قليّل جدًا، آه، هي يعني أوقات بحتاجه، بس هي ت طلَبِ قفّلِت معايا خلاص، أنا هاشتري شنيور، ف فده حاجة من الحاجات مثلًا آآ
أوكي. يا خبر! <chuckles> حاجة غريبة جدًا. حاسس إن أنا محتاج شنيور في حياتي. <chuckles>
آه، عشان حياتي هتبقى أحسن لو في شنيور معايا في ال في البيت و و ويعني بَعد ما اشتريته وعمَلت الثُقب اللي أنا كنت عاوز أعمله، يعني ما ما يعني لا ت لا تستدعي التكلفة فاهمة، آآ فدي ممكن أكتر حاجات اللي هي الأدوات اللي إحنا بنستخدمها في الصيانة، في أنا باحب يعني أعمل حاجات في البيت بإيدي وأي حاجة تبُوظ باحاول حتى لو ما بافهمش فيها، باحب أحاول إن أنا أتعلّمها وأفهَمها وأدوّر مثلًا على فيديوهات بتتعمل إزاي، ف فبقيت يعني أمّا أدخُل
يعن ده في حد ذاته شيء جميل يعني، ده في حد ذاته إن أنت بتحب إن أنت
آه. ما هو ما هو ال الحاجة نفْسها جميلة بس لمّا بادخُل بقى القسم ده في ال أي مكان باعمل فيه shopping أو حاجة، د مش ده مش بيبقى جميل بقى يعني فاهمة، يعني آآ والمشكلة إن أنا باشتري يعني بخامات باحب ما باحبش الحاجات اللي هي أي كلام، باحب اشتري حاجة تكون خامتها كويسة، آه فده طبعًا التكلُفة ماركة، آه يعني حتى مش شرْط ماركة، المهم تكون متصنّعة كويس ومت ال ال الmaterial بتاعتها قوية، ف فحتى لو حاجة مثلًا ممكن أحتاجها لاحقًا مش محتاجها دلوقتي بس خامتها عجبتني وسِعرها عالي، فلأ أنا باشتريها بصراحة آآ، بس بقى بصراحة بارجَع أندَم بعدها بقى، يعني يمكن آه الموضوع حلو إن أنا عندي مُحصِّلة دلوقتي من العدّة اللي لو اتحطّيت في أي موقِف يعني هاسِد إن شاء الله ولكن الموضوع مُكلّف جدًا، جدًا و وشوية باندَم على كميّة المصاريف اللي أنا صرَفتها دي يعني.
أيوه. الي هو أجيب ماركة بقى كمان يعني. امم. يعني طبعًا متفهّماك جدًا وعارفة قد إيه الموضوع مُكلِّف و وأكيد مُكلِّف جدًا، وبعدين كمان ممكن تستخدم الأداة آمم، يعني رُبع إست رُبع إستخدام لو أنت هتجيب حد يعني.
آه يا ريت رُبع والله.
يا خبر! طَب ليه ما تفكّرش مثلًا تجيب حد
أقل كمان.
يصلّح هو الحاجة.